بُصّي، هي في مرة واحدة فيهم خدِت طرحة بتاعتي، وجابتها وقع عليها مانيكير. هي كانت حضرِت بيها مناسبة وبتاع، تقريبًا حطّت مانيكير، وقامت عادلة الطرحة، راحت الطرحة جه عليها مانيكير. قُمت مصوّراها لها وباعتاها لها على ال آه، بعتّها لها أصل أنا باحب حاجتي، وأنا وأنا ما صدقت إن هي تغلط في حاجة فيها عشان إيه أتلكك بقى وأقطع الطريق ده. فقُمت مصوّراها لها وباعتاها لها على ال على الإنستجرام، وقُلت على على على الmessenger وقُلت لها: "هو ده إيه؟!" فقامت قايلة لي: "لأ، ده م مش بتاعي." قُلت لها: "إزاي؟ أنا ما عنديش أصلًا لون المانيكير ده." بتنكر كمان! شوية بقى وقامت مقموصة، ونازلة لي ونازلة لي بتدّيني فلوس الحاجة وتقول لي فلوس الطرحة، كانوا 60 جنيه، يعني مش فلوس فاهمة، أنا ما باتكلمش على الفلوس. آه، أنا <chuckles> ما باتكلمش عن الفلوس. يعني نزلت لقيتها نازلة لي بتدّيني ال60 جنيه وخلاص، "هاتي الطرحة ومش وخليها حتى مش عايزاها." قُلت لها: "لأ، ياحبيبتي ال60 جنيه هاتي بيهم طرحة أنتِ لنفسِك، أنا عندي حاجتي مش محتاجة، شكرًا." ومن وقتها وهي بقى ما طلبِتش منّي أي حاجة، فاهمة، فِهمِت بالطريقة كده إن هي مش هتاخد مني أي حاجة.
أوه! موقف صعب جد شاطرة، برافو عليِكِ. إيه ده؟! قلبِت الترابيزة بقى، قلبِت الترابيزة. ياه! طَب أنتِ ما حسيتيش إن أنتِ مثلًا ضايقتيها أو كده، والّّا خلاص شايفة إن أنتِ عملتِ اللي عليِكِ؟
ودي دي مصلحة. ماشي، ما أنا ضايقتها في موقف، هي بتضايقني في خمسين. كل ما تِطلب منّي حاجة من حاجتي أنا باتضايق، فاهمة، لدرجة إن هي تُطلب مكياج، أصل أنا باحس الروج والحاجات دي حاجات شخصية أوي حاجات بتتحط على الوش، ما ينفعش تتحط على حاجة تانية. وقتها ما باقدرش أقول لأ. بالضبط، ما ينفعش أقول لأ، لأن يا إما يعني سيرتي هتتجاب حرفيًا في العيلة كلّها، فما باكنش باعرف أقول لأ. لكن من يوم الموقف ده، يعني أنا ما صدقت إن هي فعلًا تعمل حاجة غلط في حاجتي عشان أمسكها لها بقى ونقطع الطريق ده. ومن يومها وهي فعلًا ما طلبِتش منّي حاجة، اللي هو حتى لو بتلمّح من بعيد كده وأنا قاعدة أنا وهي وأختها التالتة، "ما حد فيكم كده يشوف لي حاجة بقى في الدولاب عنده أحضر بيها المناسبة بتاعة يوم الخميس." فأقعد أقول لها: "ليه يا حبيبتي ما أنت عندِك هدوم حلوة، طَب إيه رأيك ننزل نلف على هدوم جديدة؟ على فكرة أنا باعرف أختار هدوم وبتاع." <laughs> فابعدي عن دولابي.
إمم، بالضبط. بالضبط. آه، ما ينفعش حد يستخدمها معاكِ. <chuckles> بالضبط آه، خلاص بقى عشان تحطي حدود. حلو أوي. أنتِ بقى بتقدّمي بدايل كمان. طَب زي الفل كويس إنِك بتقدّمي بدايل.
بابعدها عند دولا